والله هو يعني مش أوي الصراحة، هو أنا باحدِّد ميزانية بقى بناءً على الموقِف، أنا محتاج مثلًا حاجة معيّنة باشوف أنا متاح معايا flexible والّا ممكن آآ أ أصرف قد إيه وبناءً عليه باحدِّد أنا هاشتري حاجة في الفئة السعريّة اللي هي أنهي يعني. بس over all أنا مش محدِّد ميزانية مثلًا شهرية، مش ميزانية معيّنة.
طَب تمام. حلو أوي، طيب مبدئيًا هو الوضع بالنسبة لك يعني يعني آآ فيه يعني إمكانية لحلّه سهلة جدًا عن طريق إن الموضوع أنت بالنسبة لك ما فيش مُغريات أو إن أنت ما بتاخُدش قرار الس الشِرا آآ نتيجة مُغريات معيّنة أو إعلانات أو الكلام ده زي ناس كتير فدي حاجة كويسة، ده أكتر حاجة إيجابية في الموضوع. الحاجة التانية اللي أنت دايمًا بتشتري بناءً على احتياج آآ حتّى لو الاحتياج ده أنت نزلت فوجئت بحاجة تانية فأنت بتجيبها برضه بناءً عن اقتناع، لإن أنت فعلًا عارف إن أنت لمّا حاجة بتعجبك كانت بتكون فعلًا هي تستحق الإعجاب. الفكرة بس بيكون في الأولويات زي ما حصل دلوقتي كده إن أنت حاجة اشتغلت بيها شوية فرحة بدايات وبعد كده أتركنت ما استخدمتهاش غير بعد 3 سِنين، فمبدئيًا ما فيش حاجة بتروح هَدَر، بس الفكرة في ترتيب الأولويات، أنت مُتفق معايا في ده؟
إمم. آه طبعًا، صحيح.
تمام، طيب أنت لو لو ربطت الف الاتنين ببعض بفكرة واحدة بحيث إن أنت تنظّم الدنيا معاك شوية، هاقول لك إزاي، لو أنت مثلًا ابتديت تعمل آآ جَرد لقايمة احتياجاتك بالكامل، كل اللي ييجي في دماغك لو عملت ليستة كده على على الموبايل أو على اللاب توب أو حتّى كتبتها في ورقة، الأريح بالنسبة لك وتقول إن ده اللي أنت محتاجه، سواء مثلًا في اللبس أو سواء في ال شُغلك في الكمبيوتر أو في الإكسسوارات اللي أنت محتاجها اللي أنت محتاجه كلّه أيًا كان أنت محتاجه الوقتي أو محتاجه بعدين، كل اللي ييجي في دماغك وكل ما ييجي في دماغك حاجة أنت محتاجها اكتبها الأول تمام، وهتبتدي تقسّمها إيه اللي أنت محتاجه دلوقتي وإيه اللي أنت محتاجه بس ممكن يتأجّل، اللي هو تحديد أولويات. في المقابل من ده أنت بتعمل برضه نَفْس الجَرد بس لميزانيتك أنت، الميزانية أنا دخلي كذا آآ أنا م ال الالتزامات كذا، اللي هو أنت بتكتب ده هتقول إن دَخْلك كذا، التزاماتك كذا وفي نَفْس الوقت كمان الأساسيات اللي أنت بتصرفها وإيه اللي متاح لفكرة شِرا حاجة أنت محتاجها وبناءً على المبلغ اللي متاح
لشرا الاحتياجات، أنت تقدر تحدِّد لو في حاجة ما فيش غير مبلغ معيّن يكفي لشِرا حاجة معيّنة أو حاجتين، هتاخُد أكتر حاجة أو حاجتين أنت مرتّبهم كأولوية. لو حسّيت في مرّة إن المبلغ اللي موجود يستحمل شوية، فأنت ممكن برضه تقول إن أنت يعني إيه، ممكن تشتري حاجة من اللي محتاجها دلوقتي ولو لقيت فرصة كويسة على حاجة كعرض أو تخفيض أو أوكازيون معمول ولقيت حاجة من اللي أنت مش محتاجها دلوقتي كأولوية وسبّقت بيها والمبلغ يسمح بده هيرتّب لك الدنيا كُلّها بحيث إن أنت رتّبت أولوياتك في الاحتياجات، ما حرمتش نَفْسك من حاجة والحاجة التانية ربطت ده كمان بالأهداف الماليّة وبميزانيتك، إيه رأيك؟

هو الصراحة عشان أكون صريح معاك، أنا هربت من الموقف كُلّه، بقيت باتجنَّب إن أنا أنزِل أعمل shopping أساسًا، بقيت باحس إن أنا لو نزِلت مش هاجيب الحاجة المطلوبة، فبقيت على طول باشوف إيه اللي أنا محتاجُه وادخل أدوَّر online والحاجة ال المنتج اللي يلاقيني بيخدم الغرض اللي أنا اللي أنا ألاقيه بيخدم الغرض ال اللي أنا محتاجُه عشانه باقوم جاي طالبُه وخلاص، بس في مُعظَم الأحوال الquality بتاعته بتيجي مش زي ال اللي أنا شُفتها online، بتيجي أقل quality آه، بالضبط. فبالتالي يا إمّا بارجَّعه، يا إمّا باقبل بالخسارة وخلاص، فطبعًا ده مش الحَلّ المناسب يعني.
آه، دي مشكلة الonline آه. ده حقيقي فعلًا، طيب آآ، أنت بالنسبة لك الميزانية المالية مُنظَّمة، أنت يعني قادر تحدِّد بالنسبة للميزانية بتاعتك وأهدافك المالية ومديونياتك أو التزاماتك، وده بالنسبة لك مُنظَّم؟ يعني نقدَر ن نبني عليه؟